Aham.
E aí ele almoça, tudo, eu volto a trabalhar ali pelas 2h. Eu acho que o que na verdade o que tá me tirando meio do foco, assim, é essa falta de rotina <chuckles> mesmo, por conta das férias, sabe.
Tá. É, é. Não, eu ia te sugerir, assim, que, eh, pra você, por exemplo
Hum.
ir ir pra uma academia, alguma coisa, na hora do almoço, porque essa coisa do inverno, você acordar muito cedo também, às vezes, é um pouco difícil, então você quebrar seu dia, ali, de repente antes do almoço, né, e depois você come alguma coisa, porque aí você, 1, pegaria sol, se tivesse, né, na no caso, e sairia de casa, porque também é importante quem trabalha de casa sair um pouco.
Hum. Uhum. E dar uma respirada, né.
Eh, dá uma respirada, e quebra um pouco o seu dia e também te dá gás e ânimo para o pra tarde, para o trabalho né.
Ah, baca sabe que nã que é uma boa. Porque assim, você sabe que perto da escola do meu filho eu tenho uma academia. <chuckles>
Uhum. Aí.
É uma é uma motivação, então, né. Eu fico por ali, s que eu pare
Tá vendo. É, pode ser uma coisa que funciona, assim, porque eu acho que é importante você sair um pouco e respirar, né.
É, porque daí também vai fazer parte do sair, do respirar, do ver outros ares, outras pessoas, né, e
É. Total.
É, e eu posso começar a trabalhar mais cedo
Isso.
e fazer essa pausa mais longa pra academia já que já mato, ali, aquilo.
E almoço, já emenda. E depois volta, que eu acho que vai adicio porque eu acho que isso sua tarde vai ser muito melhor. Acho que sua rotina vai engatar, assim, sabe.
É verdade. É. Sim, sim, acho que vai dar um dar um up. <clicks tongue> É verdade. Olha, você tem toda a razão, viu. Nossa, obrigada mesmo, viu, pelas essas dicas, por me fazer enxergar outras outros caminhos aí, de eu ajustar a minha rotina e ter mais motivação nessas tarefas do dia a dia, viu.
Faz um teste pra você ver.